Halo? Oke, selamat malam atau selamat <chuckles> Iya.
Halo, ya, heeh, ya, iya. I iya. Selamat malam juga sana, ya? Eh, pagi kayaknya, ya? Iya ya. Iya, udah, udah pagi ini. Nah Iya, kabarku sih baik-baik ya, lumayan, ya. Nah, untuk Mbak sendiri gimana ini?
Oh. I pagi, iya, heeh, Gimana kabarnya, Mas? Oke deh, bagus lah, bagus. Wah, saya baik, masih semangat walaupun udah malam, nih.
Iya, iya, iya, iya udah malam masih semangat juga ya? Emang harus gitu, iya-iya. Nah ini kita ngobrol makanan, ini tentang makanan yang dirindukan ya secu ketika berada jauh dari rumah. Nah ini, iya, iya-iya. Nah kalau, kalau aku sendiri sih ini ya aku mulai dari aku sendiri ya-ya, kalau untuk makanan sih lumayan banyak ya?
Betul sekali. Mhm. Oh, iya. Wah, boleh tuh, boleh, boleh. Gimana, nih? Mhm, boleh, silahkan, silahkan. Iya.
Nah, ka a ada yang paling simpel banget itu apa, ya? Nasi goreng, ya? I iya nasi goreng, ya? Iya.
Boleh. Oh, nasi goreng. Oh, masakan nasi goreng. Tapi nasi goreng kan bisa gampang dimasak sendiri tuh, kalo nasi goreng?
Iya, kad cuma gini loh, kadang kan aku dulu pas pas jaman-jaman ya, pas masih tinggal di Indonesia itu, sering aku beli di gini loh, di warung kayak itu. Kebetulan aku sih dari Bali ya, terus aku iya, terus aku juga merantau itu dari dari desa ke kota. Nah, itu sering aku pas jaman-jaman dulu aku kerja di Ba di di di di di Bali nih pas malam itu kadang aku ke kelarnya malam itu, sering aku beli nasi goreng cuma karena aku bikin di sini tuh, kok rasanya enggak pernah sama, sama iya, sama langgananku itu, gitu loh. Iya, nah kebetulan pas aku kemarin kemarin itu pulang aku mau nyari lagi langgananku udah nggak di sana, terus aku nggak tahu itu gimana, gitu ya. Makanya, makanya gini, gimana ya, ka kadang mikirnya sih gini, "Oh, nasi goreng kan gampang banget bikinnya cuma gitulah", kadang kita udah iya, iya nasinya berbeda, ya? Padahal aku udah sering cari itu kadang-kadang di di YouTube gitu kan, eee, tutorial-tutorial gitu ini pakai, eee, iya, kok nggak mau sama sama ini yang pedagang ini bikin gitu loh, maksudnya gitu sih kalau aku ya, iya.
Gimana? Heeh. Iya. Iya. Heeh. Iya. Oh, heeh, beda-beda ya? Oh. Iya, betul, betul. Iya. Waduh! Iya. Iya, tapi karena yang buatnya berbeda, jadi rasanya berbeda, gitu ya? Heeh. Heeh. Tapi beda gitu tetap? <chuckles> Oh, gitu, kalo enggak ada ini, enggak ada yang bisa ditanya si, eee, Abang yang ini kemana gitu, enggak ada, ya?
Iya, iya, enggak enggak gini loh, soalnya dia kan kebetulan orang, eh, gini ya, oh dari Jawa, ya? Nah, pas dia hari jumat, dia buka dulu, itu juga enggak ada gini, enggak ada, apa namanya, kayak tetanggaan gitu loh pas, eee, yang jualan.
Oh, gitu. Oh.